Да, ты понимаешь, э, в чём дело. Вот, э, ты совершенно права, потому что п вот прям вот чтобы всё в тартарары ушло, я такого тоже не не ощущаю. Такое ощущение, опять же, ощущение, у меня нету какого-то вот н научного какого-то подхода, я там какие-то делаю research какой-то, нет. Э, там, ну, подорожало что-то, с другой стороны, ну да, так экономика и работает. При растущей экономике у тебя есть инфляция, у тебя всё дорожает. У те, э, да, так и есть. Там у нас там, какой-то там н н там нового президент, очень своеобразный человек, да, думаешь, что он делает, с одной стороны. С другой, ты понимаешь, что все институты, которые вот должны работать, они как работали, так и работают. И то, что президент рано или поздно уйдет и как бы изберется новый.
Ну да, конечно. Ну да.
И ты уже сидишь и думаешь, да, и ты уже сидишь и думаешь, а а а шт а что вообще, может быть и зря, а может и нет. Но очень сложно не поддаться вот этой, знаешь, всеобщей какой-то, ну я не знаю, панике, истерии?
Ну, кстати, да. М, в панике, да, да, ты прав. Я прекрасно, да, тебя понимаю. А, слушай, ну, действительно, может быть, имеет смысл разделить вот это, м, ш реальное, да, и предполагаемое, э, которое ещё плюс раздувается средствами массовой информации, да. То есть, э, эм, да, создают такой ажиотаж и панику, и, м, кажется, о боже, да, чем больше ты слушаешь, тем больше, да, чем сценарий кажется более катастрофичный. Э, да, каждый п предлагает, э, как будто бы, да, там, это, не знаю, конкурс, кто придумает вообще сценарий <laughs> более, да, более катастрофичный, вообще какой-то, да-да-да, апокалиптический. Э, поэтому, действительно, э, может быть, с-стоит себе задать вопрос: "Что из моих переживаний- факт, да, а что- просто предположение?" И, может быть, это как-то помози поможет, э, снизить вот этот вот, э, внутренню внутреннюю тревогу, да, и сфокусироваться на том, что действительно н а, поддаётся управлению, что ты можешь, э, контролировать.
Понимаешь, о чём я, да? Ну вот вот вот как, как ты думаешь? Мгм. О да! Да-да-да, да. Более апокалипсически. Мгм, мгм.